E e tenho, ah, também outros não é só avião, viu, meio de transporte que me deixa, assim. Eh, trem é outra coisa que eu não gosto e e que me cria também uma ansiedade. Então, mas o trem já é quando já estou, né, em algum lugar, né, e eu vou pra pra outras cidades, por exemplo, Europa muito é trem, né, eh, então é outra coisa que principalmente aquele caminho que vai da de Paris pra que são poucas horas, mas são 3 horas e pouquinho de de viagem de trem, mas ele passa no canal da mancha que vai até Londres, eh, aquele caminho ali eu não gosto.
Uhum. Sim, pra Londres. Uhum. É, pode te dar um um uma sensação, talvez, um pouco de claustrofobia, porque passa por um túnel debaixo d'água, eh, faz sentido você se sentir assim. Mas tem algum tipo de deslocamento, algum tipo de transporte que você se sinta mais confortável?
É. É, esse n Hum. Olha, eu gosto muito do de carro, que eu acho que eu me sinto melhor, o carro eu gosto, o ônibus eu vou falar que não também, <chuckles> ai-ai-ai, mas eu não me sinto bem, o ônibus foi algo que começou na minha gravidez, eu estava grávida do meu primeiro filho e e eu fui fazer uma Europa Mundo e e ali eu passava mal, sabe, porque eu estava grávida e aí parava, eu vomitava, enfim, uma circunstância
<laughs> Uhum. É, mas aí foi uma circunstância especial também, talvez, você tenha pego um algum trauma, mas, assim, se você parar pra pensar, não não tem uma relação em si com o fato de estar viajando daquela forma, o problema era que você estava tendo, ah, enfim, desconforto por conta da gravidez que é normal.
Exatamente. O problema mas era É. Mas sabe o que que é também, não era só isso, é porque o co o contato com o motorista fica bem difícil, né, o o você fica ali e ali eu estava passando mal e eu pedindo né, eu estava com meu marido eu falei: "Nossa, eu estou passando mal" e ele falou: "Nossa e agora, né?" E a gente tentando, né, chegar no motorista, porque o ônibus era grande e a gente estava no andar de cima e é fechada as portas, né, e aí tinha uma pessoa que era um guia, ainda bem que tinha o telefone desse guia, mas até a gente pensar nisso, né, pra ele poder abrir a porta, pra eu poder sair, entendeu, é muito complicado. E chegar até o motorista, então eu não acho que tinha que ser desse jeito, né, eu acho que teria que ter sido né, de uma forma mais legal para viajar, mais gostosa.
Uhum. Entendi. Não, você você claramente passou por mais situações específicas bem bem chatas e e, assim, em uma viagem pra Polinésia com essa quantidade de horas, eh, em aviões, assim, ninguém esperaria que uma pessoa <chuckles> fosse, assim, totalmente, digamos assim, normal. Mas eu te pergunto, você tem, eh, outros tipos de estresse ou é só relacionado a a viagem?
Verdade. Nossa! É cansa. <chuckles> Uhum.